19:30, tout le temps, dix-neuf heures trente, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Ah oui, OK, c'est ça rythmé pour le coup.
Ouais, ça, tout le temps, sauf quand c'est elle qui prépare, ça peut dévier jusqu'à 19:45, mais en règle générale, moi, c'est dix-neuf heures trente.
Ah oui, bon, ça va, heu, c'est dans l'idée, c'est pas vraiment, pas pas élevé.
Ouais, voilà. Par contre, là où ça change, heu, beaucoup, ça va être avec ses parents, donc le samedi soir généralement, <gasps> oh la la c'est, heu, <chuckles> alors ça peut être 19:00, comme 21:00. Ça va vraiment dépendre du mood de son père. Non, pas d'horaire. Heu, en plus de ça, bon, moi ce qui me dérange un petit peu, c'est qu'ils ont l'habitude de manger avec le chien, donc en fait, heu, bah toi tu manges ton repas et tu as le chien à côté qui mange sa gamelle, donc heu, bon, c'est pas très, heu
Ouais. Ah oui, ils auront pas, eux, ils ont pas d'horaire pour le coup. Mais en bas, quand même?
Moui oui, oui, oui, pas sur la table. Ouais, ouais, à côté de toi, mais le problème c'est que bon
<laughs> Bon ben, et ça ça te dérange, du coup? Pourquoi ça te dérange, ça?
Bah ouais, il est juste à côté, moi. Enfin, tu sais, c'est c je je suis pas trop fan, et du coup, heu, forcément, heu, j'avoue que chez z quand je vais manger avec elle et ses parents, heu, en plus, c'est toujours la même chose. C'est toujours, heu, jambon, pâtes, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps
<chuckles> Ah oui, en plus, oui, c'est simple, mais ça, ça fonctionne. <chuckles>
ouais, jambon, pâtes jambon, pâtes, heu, des fois, c'est des pâtes, heu, <chuckles> ça va être des spaghettis. Des fois, ça va être des pâtes tuyaux, des fois, ça va être, heu, des rigatonis. Enfin, ça dépend. C'est tout le temps différent, les pâtes
Oui. Ça dépend, heu, c'est c'est c'est souvent des pâtes, quoi. Peut-être tu t'es déjà proposé de faire à manger là-bas? De leur dire: «Écoutez écoutez, hein, samedi c'est moi qui prépare le le repas, vous vous occupez de rien».
c'est seule cho c'est la seule chose qui change.